ใช่ ๆ เป็นทุนเลย แต่ว่า เพราะว่าทำงานสายเกมไงแต่ว่าก็มีเซ็นสัญญา ต้องอยู่กับเขา 10 อะไรเงี้ย มันต้อง เราน่าจะต้องลองหาหลาย ๆ ที่อะ ถ้า ถ้าจะเซฟ ตังค์ก็ไม่มีไง <chuckles> ก็เลยแบบว่า เออ ก็หาเซฟ ๆ ไป อะไรเงี้ย
โอ้ อ๋อ ค่ะ อ๋อ แต่ แต่ว่าอันนี้เหมือนยืนยันไปแล้วเรียบ ร้อย ล เหลือแค่สัมภาษณ์วีซ่า แล้วก็รอบิน ค่ะ ก็เลยโอเคเรารู้แล้วว่า เรา คอสต์ ทั้งหมดที่เราต้องจ่าย ต้องเท่าไร อะไรอย่างเงี้ย แล้วช่วงนี้ก็เลยต้องพยายามเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาไปใช้ ใช้จ่าย อะไรเงี้ย
อ๋อ อ๋อ <laughs> อือฮึ โอ้โฮ! แต่ว่าตอนเนี้ยทำ ทำธุรกิจอะง่ายครับง่าย มันมีเอไอช่วย มันง่ายมัน มันได้ทั้งหน้าบ้านหลังบ้าน
ใช่ ใช่ ๆ คนทำงานทำอะไรอย่างงี้ มันสามารถช่วยได้เยอะ อะไรเงี้ย ก็เลย คือเราก็จะมีแผนของเราว่า โอเค แล้วช่วงนี้เราทำงาน ช่วงนี้เราเรียนจบ ป.โท อะไรอย่างงี้ ช่วง แล้วก็หลังจากนั้นก็หางาน แล้วก็ค่อยเปิดแบรนด์ตัวเอง อะไรเงี้ย มันก็จะเป็นเป้าหมายแต่ว่ามันก็อาจจะกดดันช่วงแรก ใช่ไหมคะ? <laughs> แต่ว่า แต่ว่า
ใช่ หลังบ้านให้เราได้เลย อะฮะ อะฮะ ครับ เออ ฮะ อะฮะ อ๋อ ใช่ ๆ เคยทำเหมือนกันแต่ว่า แต่ว่าเริ่มต้นน่ะ ด้วย ด้วยความไม่เครียด มันก็เลยน่าจะไม่เครียดมั้ง เหมือนตอนนั้นแค่คิดว่า จะ จะทำเสื้อผ้าส่งประตูน้ำ หรือว่าอะไรเงี้ย ขายส่งอะ เพราะไม่ชอบไปขายเองไง ก็เลย ก็ไปเดินซื้อผ้าตามตลาดอะไรพวกเนี้ย แล้วก็ไปซื้อแบบมาสั่งเขาตัด เออ แต่ว่าด้วยความที่ว่า เฮ้ย ฉันอยากแบบว่าตอนนั้นคบกับน้องคนหนึ่งเขายังเรียนอยู่ แต่ว่ารู้สึกว่า แม่งต้องกินเบียร์ ต้องคิดอะ เหมือนว่าคิดว่า แบบว่าปกติเราไม่ต้องคิดไง คำนวณค่าเบียร์เราอะ เออ แต่เนี้ยเราต้องคิดค่าเบียร์เรา อะไรเงี้ย <tsk> เครียดว่ะ เปิดเสื้อผ้า เออ เปิดทำแบรนด์เสื้อผ้าดีกว่าจะได้มีตังค์กินเบียร์ มันก็เลยไม่ค่อยเครียดมากไง เออ ถ้าบำ แบบเปลี่ยนเป้าอะ เปลี่ยนเป้าที่มันไม่เครียดอะ มันก็จะแบบว่า เออ มันก็จะไม่ค่อยเครียด แต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีอะไรแบบนี้ไงเมื่อก่อนอะ ตอนแรกทำมา 4 แบบ ปรากฏปุ๊บขาย เขาจะอยากจะได้ 8 เหมือนแบบมากขึ้น อะไรเงี้ย เราก็ทำมาเพิ่ม 8 แต่ว่ามันส่งะ 10 แต่เขาอยากได้ 10 แต่ตอนนั้นน่ะ มันเหมือนในบ้านอะ มันมีประมาณ 8,000 กว่าตัวแล้วอะ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ อืม ว่าจะคุ้มไหม? ค่ะ อ๋อ <laughs> โอเค เข้าใจได้ อืม อืม อ๋อ เข้าใจ อืม <laughs>

สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้?
ก็โอเคดีค่ะ วันนี้ฝนตก ตอนกลับบ้าน อะไรงี้ ตอนเช้าก็ร้อนมาก ทางฝั่งคุณเป็นไงบ้างคะ?
อะฮะ อ๋อ อิจฉาจัง อือฮึ อ๋อ ม เมื่อเช้าฝนตก เหมือนว่าเขาน่าจะแวะมารดน้ำเฉย ๆ ตกเร็วมากแล้วก็จากไป ใช่ ตอนนี้ก็ยังไม่ตกเลย ค่อนข้างร้อน แต่ว่าดีครับ ได้ ได้ออก ออกไปทำ สิ่งที่ตัวเองอยากทำอะ พอดีว่า เอ่อ มีเป้าหมายอยู่ จะปลูกบ้านหลังใหม่ แล้วก็เลยวางแนวต้นไม้ ใช่ เลย
อือ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ จริงเหรอคะ? โอ้โฮ จะปลูกบ้านช่วงนี้ก็น่าจะ มีอุปสรรคเยอะอยู่ เพราะฝนตก ใช่ไหมคะ?
อะฮะ <chuckles> อ๋อ คือวางแนวปลูกต้นไม้ไปก่อนครับ เออ ทุนทรัพย์ยังไม่มา เราก็ไล่ ๆ ไปทีละอย่าง ขุดบ่อ ขุดอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ ๆ โอเคค่ะ อืม โอเคค่ะ ปกติเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตไหมคะ?
ใช่ อือฮึ ปกติอะไม่มีนะ เหมือนจะมีแต่ว่าไม่มีอะ จริง ๆ อะเป้าหมายเมื่อก่อนอะคือตอนจะไปมา ตอนพ่อให้เลือกไปเรียนมหาลัยใช่ไหม ก็แบบไม่อยากเรียนอะ อยากกินเบียร์ คือเหมือนว่า ที่บ้าน เป็นร้านเหล้าไง ไม่รู้จะเรียนไปทำไมอะ ก็ <tsk> ก็ทำงาน อยากทำงานไรก็ ฮ เปิดร้านเหล้าก็ซื้อกับข้าว ซื้อของทำกับข้าว เปิดร้านเหล้า ก็แบบมันก็ไม่ เหมือนเป็นคนไม่มีเป้าหมายอะ เออ
อ้อ อ๋อ ค่ะ <chuckles> อ๋อ อ๋อ อืม อ๋อ แล้ว แล้วทุกวันเนี้ยอะค่ะ
ใช่ ก็ดีขึ้นนะ พอหลังจาก พ หลังจากโควิดไปก็ดีขึ้นนะ เพราะว่าร้าน ร้าน ร้านก็ไปกับโควิด ไรเงี้ย <chuckles> ก็ เออ ก็เริ่มมีเป้าหมายมากขึ้น
ก็ <chuckles> อ๋อ อา ก็ทุกวันนี้ก็คือทำอยู่กับร้านที่บ้าน ใช่ไหมคะ?
อ๋อ ไม่ใช่ครับ ก็คือตอนนี้อยู่ อยู่บ้านอย่างเดียว แต่ว่าร้านไปแล้ว ร้านได้จากไปพร้อม โควิด อือ เนี่ยแพ็กไปด้วยกัน
อ๋อ อ๋อ อ๋อ อ๋อ ไฟ นี่คือหมายถึงไปกับโควิด?
ใช่ เขาก็ไปด้วยกัน ไรเงี้ย
อ๋อ นึกว่าแบบว่า อ๋อ ไปได้ดี อะไรงี้ หลังโควิด อะไรงี้
แบบ ใช่ ร้านเขาน่าจะไปได้ดีกับโควิดอะ เขาก็เลยไม่กลับมาหา เรา <laughs>
อ๋อ <chuckles> โอเค เข้าใจได้ แล้วรู้สึกว่า การตั้งเป้าหมายในชีวิตกับความสุข เราเลือกอะไรอะคะ หรือว่าคิดว่ามันไปด้วยกันได้?
อืม ครับ อาฮะ อือฮึ ตอนเนี้ยทำ 2 อย่าง เพราะว่า <tsk> เนื่องจากที่ปลูกต้นไม้อะ เพราะว่าปีเนี้ย น่าจะตั้งแต่เริ่มปีที่แล้วเลยอะถึงปีเนี้ย ไม่ได้ซื้อผลไม้เลย เพราะว่าเดินเก็บรอบบ้าน ไรเงี้ย แต่เราอยู่คนเดียวไง แล้วก็คุณแม่ แม่ คนละหลังกัน อะไรเงี้ย ก็เดินเก็บกินในที่ อะไรเงี้ย มันก็ เออ ดีนะ ง่ายดี เพราะว่าช่วงโควิดก็ทำให้รู้สึกว่า "เอ๊ย โชคดีนะฉันมีบ้าน ฉันก็เลยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย" ไรเงี้ย "ที่มันจะต้องเสี่ยงมากมายเหมือนคนอื่น" แล้วทีเนี้ยมันก็มีผลไม้ มีอะไรกิน ก็เลยคิดว่า เฮ้ย เป้าหมายก็ทำบ้านก่อน ปลูกบ้านหลังใหม่ แบบว่าให้ ให้แบบว่าฟังก์ชันมันพอดีกับตัวเองอะ พอดีแบบว่าไม่ ไม่ต้องต่อเติมแล้ว หรืออะไรเงี้ย แค่บูรณะอย่างเดียวอะ เออ ก็เลยว่า กะว่ามีทำบ่อเลี้ยงปลา อะไรอย่างเงี้ย ใช่
อ๋อ ค่ะ อ๋อ อืม อ๋อ อืม อืม ค่ะ ใช่ อ๋อ อุ๊ย น่าจะเป็นบ้านที่ดู comfy มากเลย <chuckles>
อือฮึ